हाँ जी, तो बिल्कुल अ, ज़िंदगी का मतलब सबसे यादगार लम्हा मेरा तब था, जब मुझे नौकरी मिली थी बहुत कष्ट के बाद। हाँ जी, तो मतलब बहुत परिश्रम के बाद, एक्चुअली ये बात ये थी कि मैं ना थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ फिलहाल अ, मुझे मतलब घर से बाहर निकलना मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ती है, मतलब अ, थोड़ी सोशल बात करना, कनेक्शन बात करना ब अभी थोड़ा सुधार रहा है जब से नौकरी पे चढ़ी हूँ। तो पहले क्या हुआ था नौकरी के टाइम पे इंट्रोवर्ट थी और एक ऊपर से मेरे को बात करने बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं आता था। मतलब मतलब हालाँकि एजुकेट थी लेकिन पता नहीं मेरे बातों में इतना मतलब जभी भी मतलब जैसे होता था ना इंटरव्यू में फर्स्ट ऑन यू होता था, कि आप टेल टेल अबाउट योरसेल्फ, हालाँकि मेरी इंग्लिश बहुत बहुत बेहतर थी। तो भी मैं जब बात क मुँह खोलती थी, तो लगता था लोगों को कि मैं रो रही हूँ या फिर हकलापन दिखता था, सोशल एंग्जायटी बहुत ज़्यादा थी। तो वो ये टैलेंट होने के बाद, अच्छे मार्क्स होने के बाद भी, स्किल्स होने के बाद भी मैं इंटरव्यू कभी कलोई अ, कोई क्लियर नहीं कर पाती थी। तो मैंने हाँ जी, तो बहुत अपने अंदर सुधार लाया, मेरी मम्मी का ख़ास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था इसमें, तो एण्ड अ, ये उस वजह से मैंने अ, ए एक्चुअली प्रेशर तो नहीं था जॉब का लेकिन मैं ख़ुद से करना चाहती थी। तो जब मुझे मिला था अ, बहुत मेरी मनपसंदीदा फेवरेट कंपनी थी, अभी वैसे अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ वहाँ पे। लेकिन जैसे कहते हैं ना 1st जॉब, फर्स्ट बहुत यादगार रहत आये थे। तो मेरी वो नौकरी जब मुझे मिली थी बहुत ख़ास लम्हा था, उस टाइम पे मेरी मम्मी साथ थी। अ, जी तो इंटरव्यूज़ तो मतलब जभी पता नहीं चला था कि मैं सेलेक्ट हो चुकी थी अ, लेकिन इतना पता था मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मतलब जो ज एचआर ने जो लिया था उसने कहा वो भी बहुत खुश हो गया था मेरे उससे अ, मतलब मेरे स्किल्स से और मेरी नॉलेज से जो जिस डोमेन पे मैं गई थी, जैसे मैं फाइनेंस डोमेन से हूँ, तो बहुत अच्छा लगा था। तो ये अ, जब था मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि जिस तरीके से उसने एक्सप्रेस कर दिया था कि मतलब मैं जान ज गई थी कि चलो भई सेलेक्ट हो जाऊँगी। तो उसी बात हाँ दी तो उसी बा उसी रात अ, 7 बजे अ, मुझे आ चुका था म इंटर मतलब कॉल, एचआर डिपार्टमेंट से कि हाँ, आप सेलेक्ट हो चुकी हैं। अ, तो दोनों टाइम पे मेरी मम्मी साथ थी, वो ख़ास लम्हा था अ, तो ये अ, बहुत मज़ेदा अ, अभी भी याद है वो दिन।
क्या बात है। ओह! जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अरे रे! हुँ, हुँ। बिल्क हुँ। याद रह जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। क्या बात है! हुँ, हुँ। हुँ। तो उस वक़्त जिस वक़्त फ़ोन आया, ये बताइए? अ, तो फ़ोन उठाने से पहले आपके मन में क्या चल रहा था? और जब आपने ये ख़बर सुनी कि आप चुन ली गई हैं, उस वक़्त आपको क्या लगा मतलब खुश हो गई आप या थोड़ी-सी उलझन हुई। या ये भी डर था ना जैसा आपने बताया आप थोड़ी अंतर्मुखी हैं, कि नहीं अब इतने लोगों के साथ में बात भी करनी पड़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो अ, क्या मतलब चल रहा था आपके दिल-दिमाग के अंदर कौन-से भाव चल रहे थे?
उम, जी। हाँ। हुँ।

बिल्कुल, बिल्कुल स अ, संतुष्ट हूँ। हाँ, उतार-चढ़ाव तो होते हैं ज़िन्दगी उसी को कहते हैं, ह होते हैं उतार चढ़ाव लेकिन अ, अभी फिलहाल संतुष्ट हूँ। और अपना जो व्यक्तित्व में मतलब जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ खासकर की, उससे तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब देखिए अ, आज आए हो अकेले, जाना भी अकेले है, मतलब लोगों के पीछे ज़्यादा भागने से लोग क्या कहेंगे उसका सोच-सोच के बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटल इम्बैलेंस और इमोशनल इम्बैलेंस से अच्छा ही है कि आप अपने काम से काम रखिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली है अ, जो आपके लिए तो जी, तो मैंने सब चीज़ें छोड़ दीं। अ, ये सब चीज़ें छोड़ कर अभी मैं लाइफ में ठीक हूँ अ, तो अच्छा लगता है मतलब अपना और खासकर कि मैं अगर पीछे पलट कर अगर बोलूँ मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं, खासकर की अगर मैं पहली कंपनी में और साथ में ग्रेजुएशन की में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थीं। अ, ये सब चीज़ें अगर मैं सोच कर अ, देखूँ तो ये सच में ये चीज़ें होनी चाहिए थी क्योंकि मैं कम्फर्ट ज़ोन से निकलना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मार्गदर्शी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पावरफुल इम्पैक्ट रहा है। अगर मैं कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलती थी तो शायद मैं जो चीज़ें मैं हासिल करना चाहती थी शायद वो मैं कभी हासिल नहीं कर पाती थी अगर ऐसा नहीं होता था। तो मैं ग्रैटीट्यूड महसूस करती हूँ, ये सब चीज़ों के लिए। जी।
जी। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है देखिए। जी। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। जी। हुँ। बहुत अच्छी बात है, देखिए अ, और काफ़ी अच्छी लगी है आपकी बातें जानकर के, कि किस तरह से आपने स्थितियों को सँभाला बाहर आईं और आपने अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ कर के जो आगे तरक्की का रास्ता है उसे अपनाया। बहरहाल अ, बहुत अच्छी बातें हुईं और उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। जी। जी, ज़रूर। जी, बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद, जी।